อ่า เพลงซ่อน ค่ะ เอ่อ น่าจะ แทบจะไม่ค่อยได้มี โอ กาสได้ ฟัง เลยค่ะ เพราะว่า เป็นคนไม่อยากเศร้า จริง เพราะว่า ค่ะ
มันเรื่องไร? อ๋อ จริงเหรอ? เออ ๆ ๆ เออ แสดงว่ามีวิธี จัดการ อารมณ์ที่ชาญฉลาด แล้วก็จัดการ อารมณ์ ได้ดีเนาะ เหมือนแบบรู้ ว่าอะไร ทำให้เศร้า อ่า รู้ว่าอะไรทำให้แบบรู้สึกไม่ดี ก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับมัน อา
มี ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือเรา ตัด ประเด็น เลยคือ ลึก เอ่อ ตัดออกไปเลย เราจะได้ไม่มีปัญหาระยะยาวค่ะ สมมุติเราเริ่มเศร้าแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็มาฟังเพลง เราก็มาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นมากอะค่ะ อันนั้นน่ะก็คือการเยียวยาตัวเองได้ดีมาก ๆ แล้วค่ะ วิธีที่เรา จะ จะทำให้ตัวเองเราดีขึ้นน่ะค่ะ อย่าพยายามไปต้องการจากใคร หรือไปเรียกร้องจากใครอะค่ะ เราจะต้องเยียวยาด้วยตัวเราเองค่ะ อันนั้นจะดี แล้วก็ได้ผลมากที่สุดเลยค่ะ
อา ค่ะ อืม